Đúng, đúng, đúng. <chuckles>
Ờ. <chuckles> Ưm, thế thì bạn nghĩ là có một cái thói quen đặc biệt nào mà, ừm, chỉ làm được vào ngày nghỉ không?
À, chắc là đi dạo phố đi ha, mình thích, cái kiểu như là, đi bộ thong thả quanh cái khu phố gần nhà đó. Ví dụ như là mình, à, tận hưởng cái nhịp sống mà nó chậm rãi, ờ, xung quanh á, thì, ờ, ờ, chim hót này kia, rồi mình cứ đi mà nó hông có vội chút nào, rồi, à, mấy cái, a, gió thổi nè, rồi tiếng rao bánh mì, rồi mùi hoa sữa nó thoang thoảng nữa, nghe rất là thú vị ha.
Ờ. Đúng rồi. <chuckles> Cũng được đấy chứ, bình thường thì đâu có thời gian để mà đi bộ, ừm, đi dạo kiểu như thế đâu. Nhưng mà nó có nhiều xe cộ lắm không ta?
Ừ.